Allora secondo te, no, nella tua vita che ruolo hanno i gruppi su WhatsApp o su Telegram nelle r nelle tue relazioni di oggi o anche nelle relazioni in generale?
Allora, secondo me, purtroppo, è mhmm, è tutto un po' basato sulla messaggistica, no, al mondo d'oggi, nel digitale in generale, ci basiamo molto, ma per qualsiasi cosa. Attualmente io vedo, no, mia zia, per esempio, ha una figlia di 9 anni e già da 3-4 anni, quindi quando lei ne aveva, boh, mhmm, 5-6, già stava su in questi gruppi WhatsApp, ehm, dove c'erano tutte le mamme, sai, di bambini, delle elementari e vedo questa cosa che mi è stranissima, no, perché poi, all'epoca, quando io andavo alle elementari, sto parlando di, tipo, una ventina di anni fa, 18-19, io sono del 2000 quindi stiamo parlando del 2006, non c'erano tutte queste cose, cioè quindi è è strano.
Sì. Mh-mh. Mh. Già? Mh. Mh-mh. Mh-mh. Eh. Eh beh, ma tu quando andavi alle elementari ce l'avevi il telefonino? No.
No, assolutamente, ma neanche mia mamma. Cioè, nel senso, io ricordo per qualsiasi comunicazione, per qualsiasi cosa c'era il diario, no, il buon vecchio diario <chuckles> e attualmente esatto e attualmente non c'è più. Cioè sicuramente il fatto che comunque adesso comunichino tramite, uhm, il digitale fa fa sì che comunque ci sia uno spreco minore di carta no, quindi a livello ecologico
Eh. Mh. <chuckles> Di carta, di carta. Ora sicuramente.
okay, questo è top. Però, comunque, mhmm, c mhmm, in ogni caso il fatto che comunque le mamme siano sempre lì a vedere, a cercare e ad essere sempre così mhmm, io non dico che i figli non debbano essere guidati, però in ogni caso deb devono anche responsabilizzarsi in un certo modo, no, tramite la scuola.
Mh. Mh-mh. Certo.
E facendo così, essendo guidati, mhmm, sempre dalle mamme, le mamme che stanno dietro le comunicazioni, non si responsabilizzano, no? Perché io ricordo, quando ero piccola, mhmm, dovevo comunicare una cosa a casa, dovevo ricordare io di farlo, uhm, era una mia premura, no, quindi cr in ogni caso, uno poi piano piano inizia già a crescere a prendersi già, uhm, le proprie responsabilità, no, le sì, uhm, le proprie cose. Invece, così, le mamme se stanno sempre dietro, dietro anche controllando i voti, questo, quell'altro i bimbi forse ma non si formano mai, no, cioè nel senso
Mh. Mh. Ah! Cer Mh-mh. Quindi quindi, secondo te, con questo sistema di comunicazione con i devices ehm, i ragazzini sono meno responsabilizzati perché perché si prendono sempre cura le mamme di controllare, di vedere, senza che il bambino faccia niente.
Sì, esatto. Esatto, esatto, secondo me, è proprio questo, no, il fatto comunque: che, mhmm, ehm, per esempio, facciamo che non tanto le elementari, già le medie. E comunque ci sono già, no, i registri elettronici, le comunicazioni. Io ricordo alle medie, non lo so, c'era un giorno in cui dovevo uscire prima per una certa questione X, Y, io allora dovevo essere io responsabile brava nel dire a mia mamma: "Guarda mamma, devi firmare questa cosa perché, ehm, devo le le maestre, le professoresse devono vedere che tu sai, no, che io sono stata brava".
Mh-mh. Mh-mh. Sì, sì, no, ho capito. Forse, mi sembra di aver capito che eri tu responsabile di andare a casa e di fare vedere una comunicazione ai tuoi genitori.
Esatto.
Mh-mh.
Invece adesso non c'è più questa cosa, no; e quindi sono direttamente le mamme che guardano, fanno anzi, c'è anche secondo me un'esagerazione, no, come se poi fossero troppo chiusi nelle pr nelle bolle questi bambini d'oggi. 'Sta cosa secondo me non è proprio positiva; cioè, almeno è secondo il mio pus punto di vista, poi.
Mh. Sì, sì, sì. Ma poi i bambini, secondo te con questo sistema nuovo un po' più, mhmm, questo sistema digitale, no per i bambini riesce più facile a raccontar delle bugie, far qualcosa che non va bene o risulta più difficile con i sistemi digitali?
Allora secondo me, ehm, almeno su questo punto di vista risulta più difficile perché poi vabbè, mhmm, le le mamme a me adesso parlano, no; cioè, nel senso io magari quand'ero piccola, mia mamma non è che, mhmm, era sempre in contatto con le altre mamme; cioè, magari
Mh-mh. Ehm, doveva andare doveva andare alla riunione dei genitori.
Esatto, ma magari la riunione la riunione dei genitori avveniva 3 mesi dopo rispetto a quando magari io non andavo a scuola, non andavo quel giorno a scuola e magari mi andavo a fare un giro con le mie amiche, mia mamma non lo sapeva, eh invece attualmente non si può fare questa cosa, perché comunque scrivono tutto sul gruppo, no; cioè se se, mhmm, se un bimbo vuole dire alla mamma se un ragazzino, un adolescente vuole dire la mamma: "Guarda mamma, oggi non si va a scuola perché c'è assemblea", la mamma lo sa che non è vero perché <chuckles> c'è qualsiasi comunicazione nell'immediato tramite WhatsApp, quindi
Beh <chuckles> Eh. <chuckles> Eh, certo. Control Quindi da parte dei genitori c'è più controllo in in qualche modo.
Sì, ed è un'arma a doppio taglio, no; cioè nel senso da una parte va bene, quindi ci sta, dall'altra parte però, uhm, mhmm, non fa fare le giuste esperienze ai bambini, non li fa responsabilizzare per la questione che poi ti ho spiegato un po' prima, no: che comunque le mamme c'hanno troppo sotto controllo, quindi magari i bimbi non imparano a gestirsi da soli poi fin da piccoli, no, almeno nel loro piccolo poi, perché poi ovviamente sono piccoli.
Mh. Mh. Mh. Ho capito, ho capito. Sì, sì, sì. Ma secondo
Però i primi passi, diciamo, per potersi gestire da soli sono importanti.
Eh sì, sì, forse se i bambini si sentissero di avere un piccolo obbligo di una volta tornati a casa, di comunicare ai genitori certe cose che dicono le maestre o i professori, forse sarebbe un un passo un piccolo passo verso una responsabilizzazione del bambino, è quello che mi stavi dicendo, no?
Esatto, esatto. Quindi un po' questo è è l'ambito, uhm, scolastico che può essere negativo e può essere positivo a livello logistico. Ehm, poi per quanto riguarda l'ambito lavorativo pure anche molto utile, no: secondo me, mhmm, sono veramente, mhmm non lo so, è, e ehm, veramente, mhmm, delle sacrosante cose, ehm, questi gruppi di WhatsApp e di Telegram e per quanto riguarda l'ambito lavorativo invece se ci spostiamo lì, perché ottimizzano i tempi, no: una comunicazione può essere nell'immediato, un cambio turno nell'immediato. Quindi, su questo punto di vista, possono essere utili.
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Ah. Sì, sì. Mh-mh. Ma secondo te, no, in ambito lavorativo, mi hai detto di questi gruppi, sono comodi perché il messaggio arriva immediatamente, tutti sono tutti ne vengono a conoscenza, però, secondo te, non pensi che magari si possano sviluppare all'interno di questi gruppi delle <smacks lips> non so, delle cose, mhmm de mhmm, dei rapporti di socialità che magari non sono più tanti tanto lavorativi, son diventano più rapporti di amicizia.
Mh, sì anche, però comunque alla fine uno la l'amicizia la può anche sviluppare sul lavoro. Poi no, nel senso cioè, anche oppure non tro tramite messaggi, ma, ehm, sul lavoro uno dice: "Vabbè, andiamoci a prendere un caffè, una cosa", e magari da lì poi, uhm, si possono creare, mhmm, rapporti interpersonali. Ma pure se fosse e si creino sui gruppi WhatsApp, secondo me non è una cosa del tutto errata, ci sta creare rapporti umani e non freddi al nel sul luogo di lavoro poi, alla fine.
Mh-mh. Mh-mh. Ah. Mh-mh. Okay. E secondo te questi gruppi che siano sia su WhatsApp o su Telegram secondo te è giusto che, mhmm, diciamo, esistano così senza moderazione, o secondo te è meglio che, magari in ambito lavorativo, ci sia qualcuno che faccia un po' da moderatore?
Allora, secondo me in ambito lavorativo ci ci sta che uno faccia da moderatore, perché? Perché, mhmm, allora, personalmente, io ho tanti gruppi, purtroppo o per fortuna, no, faccio un esempio mio e quindi, ehm, già il gu per esempio il gruppo di famiglia, ehm, mhmm, ogni tanto scrivono la buonanotte, il buongiorno, le zie, non te lo dico neanche, guarda. E poi si mette il gruppo di amicizie, gruppo di amici, un una volta per scherzare, per organizzare la cosa scherzosa, un'altra volta invece per, ehm, per esempio, ehm, organizzare un'uscita. Poi ci poi ci si mette pure il gruppo, diciamo, del lavoro, quindi ci sta che comunque, troppe notifiche, uno poi si distrae, magari si perde le comunicazioni importanti del lavoro. Quindi il che in quel caso, il moderatore, per dire: “Ragazzi, soltanto cose all'i a in ambito lavorativo”, almeno nel gruppo, un ordine ci vuole, secondo me, quindi il moderatore ci sta tutta la vita. <chuckles>
Mh-mh. Mh-mh. Mh. Sì, sì. Sì, certo. Esatto. Esa Certo, capito. Allora, abbiamo parlato di questi gruppi sia in ambito diciamo di scuola, scolastico, in ambito lavorativo e esaminiamo un po' questi gruppi in ambito diciamo amicale, no, secondo te, questi gruppi c che crei su WhatsApp o su Telegram, un gruppo di amici o di amiche, secondo te sottrae del tempo alla vera conoscenza di persona al rag al ritrovarsi insieme o secondo te serve?
No allora sì, no secondo me, comunque, mhmm, "serve", tra virgolette, no, cioè nel senso uno, ehm, per creare rapporti interpersonali
Mh-mh.
ehm, mhmm, deve comunque vedersi da vicino, okay, però a livello forse più, uhm, logistico, no, nell'organizzazione, magari rispetto al primo, perché io comunque sono di questa generazione, sono figlia dei miei tempi, quindi un po' sono abituata nell'organizzarmi così, no, il fatto che uno scenda e si organizzi così, uhm, uhm, no, cioè nel senso, capito, ehm, senza telefono non sono mai stata abituata, mi sono sempre organizzata prima di scendere, prima di di di incontrarmi con per persone, invece prima magari si faceva così e quindi forse per ottimizzare i tempi, a livello logistico, solo da quel punto di vista, secondo me serve molto.
Mh. Mh. Certo. Certo. Mh. <giggles> Capito, ca Mh-mh. Mh-mh. Sì, prima magari ti si ritrovava c'era un ritrovo, un bar oppure, ehm, ci si ritrovava lì, invece adesso si fa un giro di messaggi, si m si pubblica su si m scrive sul gruppo quello che si vuole fare e sì, sì, forse per motivi logistici funziona meglio ma, ehm, ti è mai capitato che questi gruppi, mhmm, invadessero un po' la tua vita?
Ehm, sì e no, cioè nel senso io sono una persona, mhmm, allora, mhmm, o adoro i gruppi WhatsApp per or l'organizzazione, okay, per una cosa più amministrativa, però il mettermi a parlare lì tanto tempo, il, uhm, applicarmi tanto tempo, ehm, e passare tan tempo lì per creare proprio conversazioni, no, è una cosa che io proprio detesto. Perché dico questa cosa? Perché io, mhmm, adoro per parlare con le persone da vicino, quindi gru gruppi di WhatsApp per organizzazione sì, per creare rapporti, per, ehm, n enfatizzare rap rapporti o rafforzarli, no, non sono per nulla d'accordo, quindi in passato, quando ero più piccola, sì, mi mettevo lì a proprio a conversare, a fare battute, a scherzare, ehm, o a discutere, no, invece attualmente ti dico di no, assolutamente no.
Mh mh. Okay. Ah ah. Ah. Mh mh. Mh mh. Mh sì sì. Li usi per diciamo per, come dicevi prima, per facilitare poi un incontro dal vero.
Esatto, esatto, proprio così, è solo per l'organizzazione. Infatti io sono quella tipa che, mhmm, o li silenzia o comunque c'ha sempre il telefono in silenzioso, quindi c'ha sempre quei gruppi, ehm, con 50000 messaggi arretrati per ogni gruppo e leggo i messaggi o gli ultimi o solo se mi menzion s menzionano e quando mi menzionano. Sono un po', sì, sfuggente su questo punto di vista, ma non perché io me la credi o perché io mi senta superiore o altro, proprio perché ho il telefono spesso e volentieri e, mhmm, io io sono una persona molto logorroica però odio scrivere, quindi o mi fai un messaggio vocale, una chiamata e neanche, o preferisco comunque da parl parlare da vicino.
Mh mh. <chuckles> <snorts> Mh. Ah. Ah. Quindi, tu durante la giornata, no, il telefono lo tieni in modalità squillo, in modalità vibrazione, in modalità silenzioso, come lo tieni? Diciamo, per la maggior parte della giorna
No, no, io ce l'ho sempre in modalità silenziosa, infatti mia mamma mi mi odia per questo, cioè nel senso veramente, ehm, sono insopportabile, no, perché quando esco poi mi dà per dispersa, perché io poi quando esco, tra l'altro, il telefono non lo prendo mai. Ce l'ho in modalità silenziosa, sono proprio irreperibile. Cioè vado lì, mhmm, per per mari e monti, cioè sono i introvabile, no, un po' vagabonda, per mia mamma non non mi trova mai.
<giggles> Mh mh. Quindi, cioè dovessi dare un'importanza ai gruppi WhatsApp o i gruppi Telegram nelle relazioni, anche delle tue amiche, delle persone che conosci, non solo tua eh, nel, ehm, oggi co cosa diresti? Che sono importanti, quanto contano? Contano tanto? Contano poco?
Allora, per me contano tanto per a livello logistico. Solo per quello, cioè nel senso
Oh sì, e e Mh, invece invece quando ti confronti con le tue amici con le tue amiche o con i tuoi amici, secon loro come li gestiscono, che ruolo hanno, per loro?
Allora alcuni, diciamo che sono attaccati a quello, no, ehm, alcuni mi mhmm, ehm, su alcuni gruppi nasce proprio la discussione, viene anche fomentata fin troppo, ma secondo me proprio perché tramite i messaggi poi alla fine uno, cioè, può fraintendere facilmente, no, perché non vedi l'espressione del viso, il tono della voce, anche se invii un vocale, no, comunque può essere fraintendibile perché non vedi il viso, non vedi le pro le espressioni della persona e quindi poi, uhm, fraintendimento trae frainden fraintendimento, una cosa tira l'altra ed ecco qua. S si crea la discussione e oppure, cioè, basata anche sul nulla poi a volte. Quindi, mhmm, ad alcuni, mhmm, veramente, ehm, forse c'è pro c'è proprio questa dipendenza, no, un po' per WhatsApp, per la messaggistica, quindi dipende dagli amici: per alcuni conta tanto, per altri invece no, sono un po' più allineati al mio pensiero.
Mh mh. E cer Mh, certo. Cer Mh. Ho capito bene. Guarda ti ringrazio perché mi hai proprio illustrato bene, mi hai spiegato proprio bene che ruolo hanno secondo te i gruppi WhatsApp o Telegram nelle relazioni di oggi, in tanti ambiti. Quindi ti ringrazio proprio perché è stato molto, molto interessante.
Guarda io ringrazio te e ti auguro una buona serata. Ciao, alla prossima.